हाँ, देखिए अ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक स अ, चुनूँगा अपनी ज़िंदगी के लिए तो वो पियानो का म्यूज़िक होगा, और हद हल्का, मध्यम, धीमा चलता हुआ पियानो, जो कि जोड़ रहा होगा मुझे मेरे मुझे मेरे सोल से और मुझे मेरी यादों से क्योंकि वो म्यूज़ म्यूज़िक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी के बैकग्राउंड में कोई हिपहॉप का ड्रम बजे, कोई बीट बजे, ऐसा नहीं बस सीधी सी, मध्यम जाता हुआ म्यूज़िक अ अ, जिसमें अगर अ, अलग-अलग और मैं चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि बचपन में ये वाला म्यूज़िक बन बजे या फिर
हाँ जी। ओह! बढ़िया। जी। <chuckles> अच्छा। बढ़िया। जी। हाँ, वही मैं पूछने वाली थी आपसे कि क्या आपका ये जो व्यक्तित्व है ये बचपन से ही ऐसा रहा है या फिर जैसे-जैसे धीरे ध बड़े बनते गए हैं आप तो वैसे आपकी सोच बदलती गई है और कोई ख़ास वजह?
जी। <chuckles> देखो अ अगर बचपन की मैं बात करूँ तो बचपन में चलो ऐसे समझते हैं कि कौन-सी ऐज में कैसा म्यूज़िक बजना चाहिए था? बचपन की अगर बात करें तो बचपन में तो बहुत अ, धूम-धड़ाका वाला म्यूज़िक बजना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही उद्यमी और शैतानी बच्चा था। <laughs> और उसके बाद में अगर थोड़े-से बड़े होते हैं, स्कूल टाइम है, 9th है, 10th है, तो उसमें बजना चाहिए थोड़ा-सा अ अ, ऐसा मतलब अ, बॉलीवुड में नहीं आइटम सोंग वगैरह कुछ होता है। <chuckles> तो वो अ, आइटम सोंग जैसा कुछ म्यूज़िक बजना चाहिए हमारे 10th 11th 12th तक के अ, समय में, और ओल उसके बाद से बजना चाहिए दुःख भरा म्यूज़िक अब तक के जीवन के लिए जी। क्योंकि तब ये था कि
हाँ। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। <chuckles> हाँ जी। <laughs> हाँ। अरे! मतलब ऐसा क्या? मतलब आपको अच्छा लगता है या फिर आपने कहीं न कहीं अपने जीवन के सच को समझ लिया कि हाँ, लोग कैसे हैं आस-पास या फिर आपको ऐसे ही अच्छा लगता है?
जी। जी, अ, नहीं मतलब लोग तो ऐसे खैर हैं ही, पर अ अ, उस समय वो 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन जॉब के लिए अ, करना इधर-उधर, तो वो ऐसा समय था जब डिप्रेशन में ही रहते थे 24 घंटे। पता नहीं था कि क्या डिप्रेशन है बट डिप्रेशन में ही रहते थे।
<chuckles> <chuckles> जी। तो मतलब क्या करियर को लेके डिप्रेशन था या फिर
हर चीज़ को हर चीज़ को, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे लेके डिप्रेशन नहीं हो क्योंकि टीनेज में होता है ना टीनेजर को ये लगता है कि दुनिया का जो स सर्वश्रेष्ठ दुःख है, वो उनके लिए बना है और वो दुःख में जी रहे हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगता था धीरे-धीरे जैसे समझदारी आती गई तो लिरिक्स गायब होते गए और अभी के लिए अगर मैं कहूँ तो बस मध्यम म्यूज़िक चाहिए, जो बैकग्राउंड में पीछे अ, बजता रहे और मैं दूर से खड़ा होकर अपनी ज़िंदगी को गुज़रता हुआ देखता रहूँ मुस्कुराता रहूँ, ऐसा म्यूज़िक चाहूँगा अभी।
हुँ। जी। ये तो है। हुँ, हुँ। बहुत अच्छा। तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो अ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि अ, वो जब आप उस समय थे आपने टीन ऐज की बात करी तो आपने कहा कि बड़ा बड़ा दुःख था बड़ा बहुत ज़्यादा समस्याएँ थी तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर आप उससे निकले कैसे? और अभी भी क्या आप उसी फ़ेज़ में हैं या फिर आपको लगता है नहीं, चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं?
जी।

ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हर तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं। लेकिन ना मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी के समय में अगर आप मानिए कि अ, कहीं जाते हैं आप परिस्थिति आपकी अलग होती है। जैसे मानिए आप शादी में कहीं जा रहे हैं, किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं या फिर खुद के ही घर में हैं आपको डांस करने का मन कर रहा है, तो आप कोई ऐसा जो होता है ना जैसे आपने कहा बीट वाले गाने नहीं पसंद है तो आपकी जो पसंद है क्या वो बदल जाती है?
हाँ, हाँ। <clears throat> हाँ। जी। हाँ। अ, देखिए अ अ, उस समय माहौल पे पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं ना हम लोग कि हमको चाहिए क्या? किस तरह का अ, मूड है, कई बाल डांस का होता है तो देहाती गाने बहुत बजते हैं हमारे यहाँ तो, हर शादी में कुछ न कुछ देहाती गाने फेमस हो जाते हैं। अ, हर हर जैसे हर प्रांत में ही होते होंगे, उन पे जो धूम-धड़क्का होता ह म वो सही लगता है। और अ, वैसे भी शादियों में आपने देखा होगा कि 2 तरह से एक तो स्टेजेज़ लगती हैं मतलब अ, एक तरफ़ डीजे रखा होता है, वहाँ लोग नाच रहे हैं जिनको नाचना है। लेकिन एक होती है अनोखी बारात जो घोड़े पे जाती नहीं है लालटेन वग़ैरह लेके साथ में जाते हैं उसके, रोड पे निकलती है बारात। <chuckles> तो उसमें अभी तो ऐसा हो गया है शायद कि लोग अ, शायद अ, उसमें अ, स्पीकर से बजाने लगे हैं, नहीं तो पहले वो गाता था उसमें पियानो रखे कोई ना कोई बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है करके इस तरह के गाने। <chuckles>
हाँ। <chuckles> हाँ। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। हाँ। उ, जी, ये तो होता है। हाँ। हाँ, वो आपको गाने अच्छे लगते थे? क्योंकि मुझे तो नहीं पसंद आते थे। मुझे ऐसा लगता था इससे अच्छा बजा ही लो।
अ, <chuckles> जी, नहीं मतलब वो अच्छे तो नहीं लगते थे लेकिन क्या है कि एक माहौल बन जाता था, पता चल जाता था कि शादी हो रही है। <chuckles> शर्म लगती थी बहुत हम लोग एक-दूसरे को चिढ़ाते थे कि तेरी शादी में ये वाला बजवाएँगे, कि बहारों फूल बर बरसाओ, और फिर वो जिस तरीक़े से वो पियानो बजाते थे ना टन टन टन करके। <laughs>
हाँ, वो होता था। जी, ये तो है। हाँ जी, ये तो है। हुँ।
वो तो और भी ऐसा लगता था। जी।